Sejujurnya sih bukan tipikal bos yang menuntut ya. Dia santai aja, on going, gitulah bilangnya ya. Terus dia juga, eee, lancar-lancar aja, gitu. Tapi memang sih ada kalanya kalau lagi mode serius, itu mode serius, a jadinya kerjanya benar-benar yang, eee, nggak ngobrol, nggak ketawa-ketiwi, nggak bercanda, gitu ya. Aku sebenernya sih paham ya namanya di dunia kerja dan aku udah lama, gitu, bergelut juga. Nah, eee, tapi nih di satu sisi kayak aku tuh, eee, kelihatan rajin, entah kadang-kadang tuh temen sampai bilangin aku, "Kamu itu seperti kayak dimanfaatkan, tau." Gitu loh. Karena kan aku jadi berpikir ya, "Ah, enggak, ah." Karena kan aku tuh, eee, pikir-pikir, eee, aku juga seneng juga sama bidang pekerjaanku itu. Tapi nih belakangan ini tuh aku jadi u juga merasa sih. Karena upah ek yang yang aku dapatkan ya sama kinerja, ya apa yang aku lakukan, itu kayaknya udah mulai nggak santai gitu, Kak. Aku tuh kayak sekarang ini, kayak dipandang apakah, mmm, seperti dimanfaatkan lah, Kak. Tapi dimanfaatkannya tuh seperti bener-bener kayak kain basah yang diperas sampai kering, gitu loh, Kak. Aku tuh benar-benar kayak e kadang-kadang ngerasa, "Wah, aku kayaknya terlalu rajin salah deh." Gitu loh, Kak. Di titik dimana aku ngerasa, aku nih harusnya nih enggak boleh begini banget deh. Aku coba deh mundur perlahan, gitu kan. Akhirnya bener tuh. Aku mencoba untuk mundur perlahan seperti jam istirahat aku aku, eee, lebih panjangkan daripada sebelumnya, yang tadi aku kayak cuma 20 menit aku sekarang coba 40 menit, bahkan e pas-pasin sejam, gitu ya. Yang awalnya aku ngerasa bersalah sekarang aku juga udah melar mulai merasa manusiawi tapi malahan aku jadi kayak ada sedikit, gitu, masih ada rasa bersalah kayak, "Ih, kayaknya bos itu notice nggak ya atau sadar nggak ya dengan perubahan sikapku?" Karena kan aku tuh saat ini kayak ngerasa, eee, dilema diantara aku tuh ngerasa bersalah sama diriku sendiri tapi aku juga merasa bersalah sama dia, gitu loh, Kak, jadinya. Kayak ada 2 belap dual belah pihak yang menarik aku, gitu loh. Jadi, bagaimana nih dari pandangan Kakak, sebenarnya apa tindakan yang baiknya kulakukan?
Ah hah. Betul Ah hah. Iya. Oke. Oh, oke. Ah hah. Oke. Iya. Oke. Mhm. Oke. Sebenarnya dari cerita kamu tadi dan juga apa yang kamu jelaskan, gitu ya, bisa tuh mengarah ke hal negatif tadi yaitu dimanfaatkan. Cuman sebelum kamu mungkin berpikir ke arah sana yang mana pastinya itu hal yang negatif, gitu ya, aku bakal bantu pelan-pelan nih untuk membedah sedikit demi sedikit ya, terkait perihal itu. Kalau boleh tahu nih dari bos kamu sendiri nih, Kak, semisal memang, eee, kamu sedang memang jatah cuti lah atau mungkin jatah istirahat atau bahkan sebenarnya udah di luar jam kerja. Apakah bos kamu tuh tipikal yang kayak selalu terus-terusan kasih kamu pekerjaan, t t karena tahu nih kamu tipikal yang, oke, ya bakal kamu kerjakan, karena kamu juga suka, gitu ya, sama tugasnya. Atau sebenarnya sesuai aja nih, Kak, dari porsi kerjaannya juga?
Iya?